Okay, okay. Und dann, ähm du und deine Familie, was habt ihr dann konkret gemacht, um euch in Sicherheit zu bringen? Habt ihr so einen d Keller gehabt oder einen Raum, wo ihr in Sicherheit wart?
Nein, leider. Wir haben keinen Keller im Haus gehabt. Äh, w was wir gemacht haben: Wir haben genug Essen gekauft und Wasser und haben Taschenlampen, äh, vorbereitet, dass wir genug Licht haben, äh, weil da sehr wahrscheinlich dann und das ist auch passiert, äh es ist Stromausfall gewesen.
Oh nein. Mhm. Mhm. <gasps> Oh, je, ja.
Ähm, und dann haben wir in dem Haus gesessen wie äh, und warteten ab. Da war nicht viel, was wir machen konnten. Und so es ist schrecklich, es ist kein kein schönes Gefühl und es ist beängstigend. Speziell, wenn man das noch nie erlebt hat und in einer Gegend, die es ist Nord Nordamerika, und es ist keine, äh, Ecke, die wirklich vom Kr von den Hurrikans so getroffen wird, und das
Oh, nein, wie schrecklich. Ja. Ja. Mhm. Nordamerika, ja. Ja, weil jetzt ist grade in den Nachrichten jetzt aktuell heute habe ich, äh, die Information, dass es, ich glaube, äh, Kuba, Jamaika also dass da so auch ein Hurrikan im Anzug im Anflug ist sozusagen, ne? <chuckles> Genau.
Ja, <laughs> das stimmt, es ich beobachte das Ganze die ganze Zeit und, ähm, wir leben jetzt nicht mehr im Norden, wir leben im Süden. Äh, es wir sind 'n bisschen dichter zur
Ja. Okay. Ah, okay, ja.
Karibik hin, wenn man so sagen kann. Ähm, und dann beobachte ich immer, ob so ein Hurrikan auch unsere Ecke betrifft. Und das ist tatsächlich es ist, äh, dann nachher, wo wir dann hier unten schon wohnten, mehrmals passiert, aber die Frequenz ist so hoch
Mhm, mhm. Ja. Okay. Ja. Und und du denkst, es ist der Klimawandel auf jeden Fall, der dafür verantwortlich ist? Oder was ist deine Meinung? Okay. Mhm.
100%, 100%. Äh, ich habe mit Einheimischen schon öfter hier gesprochen, und die bestätigen bestätigen das alles. Die sagen auch: „Wir leben schon so lange her.” Einige, die hier geboren sind: „Wir haben nie diese Hurrikans gehabt in der Vergangenheit und jetzt ist passiert das wesentlich öfter.” Und nicht nur das, die die Intensität hat ja so maßlos zugenommen.
Mhm. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Lass uns noch mal grade zurückgehen zu dem Punkt, wo du meintest, du und deine Familie, ihr wart jetzt quasi kurz vor eurem ersten Hurricane. Ähm, kannst du dich erinnern, was für eine Stärke es hatte, oder kannst du mir erklären, weil ich, ähm, genau nicht das genau einschätzen kann, also wie wie stark es war?
Ja.